Ну, супер. А скажи, пожалуйста, вот ты приоделась, значит, да, платье, которое на тебе прекрасно сидит, да, а значит, сапоги, которые, да, или ботинки, да, на п с подъемом, которые подчеркивают, да, и стройность твоих ног. Скажи, вот ты, м, м, чувствуешь, тебе важно, чтобы на тебя смотрели, озирались, или просто потому, что ты одета, и ты просто смотришь в зеркало и себе нравишься, этого уже достаточно, и ты уверенно себя чувствуешь ра Что для тебя?
Всё начинается с зеркала, то что я себе нравлюсь, <chuckles> конечно, потому что я бы не одевалась так, если бы я себе не нравилась. Я всё делаю там: и макияж, и одеваюсь красиво. Вот сейчас вот напомнила ты, я в я вот хочу опять так одеться, вот, э, просто
Мгм. Мгм. <laughs> Надо найти повод срочно. Да, надо куда-то сходить.
Да, и и эти зимние каблуки вот сейчас в той стране остались, потому что я не смогла всё сразу разом перевезти, поэтому да, я только платье взяла. На самом деле, м, мне очень важно как бы на себя посмотреть, посмотреть, что я красивая. Для меня это как будто какой-то ритуал, даже вот я не то чтобы какая-то, <chuckles> ну, я не нарцисс, но но я люблю себя, как бы всё-таки люблю на себя посмотреть. Я думаю, каждый человек любит, <chuckles> поэтому, ну, я красивая, вот я там красиво покрасилась, я красивая оделась. И конечно же, я всё-таки довольно-таки сильно привязана к, э, мнению окружающих, я особо с этим пока что справиться не могу, но пока сижу дома, люди меня не видят, в принципе, мне без разницы. Да там. Ну, вроде бы там, ну, собака, кролик, пусть и смотрят. Ну, а, м, а какая мне разница, да? Но вот люди
<laughs> Так. Мгм. Супер. Конечно конечно. Мгм. А, да. Мне нормально нормально, да, ну вот. Ага. <laughs> Осуждение кролика ты переживешь, да, если что-то там? <laughs> Ага, <laughs> а.
Ну, пока что переживаю, может, в будущем нет, но если 2 кролика появя но но пока что, пока что переживаю. Это, наверное, пришло у меня со школы, потому что люди надо мной довольно-таки сильно издевались из-за того, что я постоянно привлекала внимание. А я и привлекала, м, внимание, думая, что вот я покажу, какая я красивая там опрятная и опрятно одетая, и так далее. Они меня полюбят, захотят со мной общаться, и а это было как будто наоборот, да, как будто, ну, такой такая странная ситуация, и, наверное, поэтому я как бы привыкшая постоянно, когда я выхожу куда-то в такие серьёзные мероприятия, красиво одеваться. И из-за того, что я красиво, уверенно одеваюсь, я чувствую себя очень, ну, хорошо, да, чувствую себя, ну, вот я Мгм.
А. Вот как. М. Мгм. Все четко и корректно. Так. Ага. Ага. А скажи, пожалуйста, поподробнее мне про школу, про вот этот, э, период, когда ты пыталась как раз выделиться для того, чтобы привлечь внимание, ну, с хорошей точки зрения. Как это было? Как ты вообще поняла, что Или это потому, что вокруг тебя все как-то там особенно одевались? Расскажи поподробнее.